Hi, also, erstmal, ähm, zum Kontext. Ähm, eigentlich ist es ein Thema, mit dem ich schon mein ganzes Leben, ähm, umgehe und auch schon im Prozess stehe. Ähm, mal wieder auch ja, s also, mit dem mit dem Self-Esteem Thema, ähm, selbstbewusst in in soziale Begebenheiten zu gehen. Und soweit ich dann mit meiner intrinsischen Recherche gekommen bin, fußt das Ganze auch mit unter anderem auf der, ähm, also, meiner Biografie durch die Scheidung meiner Eltern. Ähm, und ich war, ähm, ja, man kann sagen, vielleicht Anfang 20, Mitte 20er eigentlich so weitestgehend auch mit dem Thema durch. Ähm, ein Thema, was mich oft in sozialen Situationen, ähm, ohne Vorwarnung ein wieder eingeholt hat, über übermannt hat. Ähm, ist aber besser geworden. Und jetzt momentan liegt mein Vater im Sterben mit ALS. Ähm, und wir haben ihn, also, meine meine Eltern haben sich scheiden lassen, als ich 2 Jahre alt war und dann, ähm, ha hatte meine Mutter das Sorgerecht und wir haben ihn dann den Kontakt abgebrochen, bis ich 16 war. Das heißt immer nur noch punktuell gesehen und jetzt aber wieder 'n bisschen intensiver und ich merke, dass auf aus irgendwelchen Gründen heraus sich dieses Thema mir gerade wieder, ja, so irgendwie vor die vor die Füße gelegt wird. Und, ähm, ich habe jetzt mein Studium fertig gemacht, äh, in der sozialen Arbeit und merke, ich möchte aber eigentlich gar nicht
Mhm. Okay. Mhm. Mhm.
ähm so im direkten klassischen Sinne in der sozialen Arbeit eigentlich arbeiten, weil, ähm, mir einfach 40 Stunden mit Menschen zusammen in der Woche dann zu viel sind. Und dieses Self-Esteem Thema ist ja auch 'n T auch 'n ja, auch 'n Punkt. Ähm, es ist aber oft, äh, so, dass ich dann voraus Erfahrungen, ähm, gedanklich durchspiele, die mir dann sozusagen das verbauen, mich diesen neuen Erfahrungen zu stellen, weil ich dann oft das für mich das Gefühl habe, äh, dass sich diese schlechten Erfahrungen wiederholen werden. Wenn ich dann aber in diesen wenn ich mich selber in diese Situation hineinbegebe, ist es oft dann trotzdem gut. Also, es also, oft dann dieses Gedankenkarussell, was dann losgeht. Das erstmal so als Rahmen. Genau.
Mhm. Mhm. Verst Verstehe. Also, erstmal: Natürlich, äh, tut es mir leid, das Ganze zu hören. Und du solltest wissen, dass allein das zu erzählen zeigt sehr, sehr viel Stärke und du solltest sehr stolz auf dich sein, dass du hier sitzt und das Ganze auch natürlich erzählst. Und auch du solltest unter anderem auch stolz sein für die Entwicklung, die du gemacht hast. Also, dass du trotz den ganzen Situationen, die dir passiert sind, ein Studium abgeschlossen hast, erfolgreich, dass du dich menschlich entwickelt hattest und dass du jetzt einfach hier dastehst und dir diese, b ähm, ja Dinge auch bewusst sind. Also, dass du selbst sagen kannst: „Hey, ich habe diese negativen Gedanken. Ich habe 'ne Vermutung, wo, äh, das herkommen könnte." Dass das also, da tun sich so viele Menschen einfach schwer mit so etwas und ja, das zeigt auf jeden Fall sehr, sehr viel Stärke. Und es macht dann auch Sinn, dass in beispielsweise sozialen Begebenheiten gewisse Hürden oder Ängste mit verbunden sind, mit möglichen also, mit dem Endresultat und da obwohl du meintest, du hattest 'ne po, äh, überwiegend positive Erfahrungen. Möchtest du so eine Erfahrung aus der letzten Zeit teilen? Was dein Gedankengang vorher war und was wie das dann letztendlich verlaufen ist?
Ja. Hm. Mhm. Mhm. Ja. Ähm, ja, kann ich gerne machen. Ähm, ich bin christlich aufgewachsen und bin, ähm, ja, auch als Kind zur Gemeinde gegangen und hatte dann da auch öfters mal schlechte Erfahrungen. Ähm, meine Frau kommt aus Kolumbien, sie ist auch Christin, ähm, und ist da zu 'ner sehr großen Gemeinde gegangen, ähm, und vermisst das hier sehr. Deswegen hat sie jetzt hier vor Ort bei uns auch, ähm, ja, nach 'ner Community, nach 'ner christlichen Community auch in 'ner Gemeinde gesucht. Ähm, ich war dem gegenüber so bisschen skeptisch <chuckles> eingestellt, weil ich äh, bei uns im Raum das sind dann v viele kleinere Gemeinden, und ich fühle mich dann oft, ähm, sehr, ja, in so sozialen Kontakte sozusagen hineingezwungen auch. Und, na ja, sie hat dann 'ne internationale Gemeinde gefunden, ist eher so 'ne ja, Hausgemeinde und ich bin dann ihr zuliebe mitgegangen und hatte dann wieder meine Gedanken so, dass es dass ich dann da nicht wieder wegkomme, ne? Dass man dann da 2 Stunden lang irgendwie sitzt, sich unterhalten muss mit Leuten, ob man die jetzt mag oder nicht und in so Gespräche hineingeworfen wird. Und, ähm, ja, ich muss sagen, am Ende war es aber eigentlich 'ne gute Erfahrung.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm.
Man hatte gute Gespräche. Ähm, ja, selbst man man konnte diese Small-Talk-Hürden überwinden und dann auch mal in tiefere Gespräche hineinfinden. Und, ähm, es war auch relativ zwanglos am Ende des Tages. Also da war wieder viel Selbstkritik vorher, dass man dann vielleicht nicht weiß, was man sagen soll oder so, ne? Und, ähm aber sobald man dann in dieser Situation ist, oder so war's jetzt bei mir, ähm, merkt man: „Okay, eigentlich kann ich es doch, so auf 'ner sozialen Ebene so weit performen, dass man jetzt wen wenigstens keine unangenehmen Gespräche oder Situationen hat, wo man jetzt irgendwie gar nicht weiß, was man sagen soll, oder, ja, sich dann so anschweigt oder so.“ Genau, das war so die letzte gute Erfahrung, ja.
Mhm. Auf jeden Fall. Mhm. Und war wahrscheinlich auch eine wichtige Lernerfahrung für dich im positiven Sinne dann auch, dass mäßig die vorherigen Gedanken, äh, das Gegenteil letztendlich dann auch, äh, bewiesen wurde, dann auch. Hast du aber persönlich auch 'n starkes Bedürfnis, neue Menschen kennenzulernen, oder wie ist das wie ist da aktuell deine Ausrichtung?
Mhm. Ähm, ja, ich bin da sehr wechselseitig. Also, ich habe, ähm, sehr extrovertierte Seite an mir, aber auch eine sehr introvertierte Seite und ich brauche dann immer wieder auch schnell den Ausgleich, ähm, zwischen beidem, aber, ähm, ich tanke auf jeden Fall mehr auf, wenn ich, ähm, auch Zeit für mich verbringe oder halt auch dann mit Leuten, denen ich, ähm, vertraue. Und, ja, es ist so, dass ich ich habe da irgendwie so, vielleicht auch durch meine Kindheit, so 'n Sensor entwickelt, kann man vielleicht sagen, dass ich relativ schnell merke, ob jetzt Menschen mir gegenüber authentisch sind oder mir vielleicht nur was vorspielen oder ob man so auf 'ner gleichen Wellenlänge ist, auch vielleicht in der gleichen Herzenssprache unterwegs ist. Und wenn ich das dann für mich gefühlt subjektiv nicht wahrnehme, fällt es mir dann oft schwer, der Situation etwas vorzuspielen oder auch meinem Gegenüber Interesse vorzuspielen, oder also, in den Momenten macht man das dann natürlich, ähm, aber so innerlich ist es dann oft so 'n bisschen für mich einfach anstrengend, ähm, so eine Beziehung sozusagen ja, irgendwie, äh, zu erwirken. Ähm, genau, deswegen ist da mein Bedürfnis fifty fifty würde ich sagen.
Mhm. Mhm. Ja. Ja. Ja. Ja, da ist auf jeden Fall 'n Konflikt vorhanden, denn du möchtest natürlich deine authentische Seite oder deine richtige Seite von dir dann auch zeigen oder d mit den Kommunika mit der Kommunikationsart dann auch möchtest du natürlich du selbst sein. Und hast du da 'n Gefühl, du bist so inau also nicht authentisch, wenn du wenn die Sensoren jetzt angehen, du das Gefühl hast: „Hm, okay, könnte schwierig sein mit der Person, aber ja, für dieses Gespräch mache ich's jetzt einfach so, halte ich's am Laufen.“ Hast du das Gefühl, dass es nicht authentisch rüberkommt in deinen Augen?
Genau. Mhm. Ähm, ich denke, mein Gegenüber merkt das nicht unbedingt. Ähm, also ich denke, ich komme schon authentisch rüber, aber ich kann also mir fällt's sehr schwer, Gefühle weg zu ignorieren. Das heißt, äh eine Situation war zum Beispiel, dass wir waren bei Freunden, ähm, m m alle also, Essen und
Mhm.
ja, weiß ich nicht, dann wurde sich beispielsweise über 'n Thema unterhalten, wo ich jetzt nicht so direkt mitreden konnte. Und dann merkt man ja so nach 5 oder 10 Minuten: „Okay, ich bin jetzt so 'n bisschen raus und ich ich klicke auch nicht so wirklich mit meinen Gegenüber.“ Man kommt dann aber auch man kann ja auch nicht einfach dann vom Tisch aufstehen und nach Hause gehen, ne, das wäre dann wieder sehr komisch. Und diese diese Gefühle, die sich dann sozusagen im Hintergrund in mir aufbauen und dann auch so 'n bisschen dadurch verstärkt werden, dass man dann vielleicht auch schon 10 Minuten lang nix mehr gesagt hat, ähm, das fällt mir extrem schwer, sozusagen weg zu ignorieren und trotzdem, wenn alle, ähm, am Lachen sind, trotzdem mit zu lachen. Also ich ich hocke dann da manchmal und ich, ja, quäle mich dann da manchmal so 'n bisschen durch, gebe mein Bestes, aber ich hatte das auch schon öfters mal, dass, ähm, mir das dann wirklich sehr, sehr viel Kraft gekostet hat und, ähm, ich dann überhaupt nicht auf diesen auf diesen gemeinsamen Nenner dann auch kam.
Mhm. Ja. Ja. Mhm. Ja, ja, das nimmt äh, raubt dann auch relativ s äh, viel Energie, denn ich glaube, in der Zeit, wo du da nicht aktiv in den Konversationen mit eingewickelt bist, verbringst du wahrscheinlich die Zeit in deinen eigenen Gedanken dann auch, oder? Ja. Und ich also auf jeden Fall kann man sagen, es ist komplett okay, dass es dass man nicht mit jeder Person klickt oder auf eine Wellenlänge kommt. Man kann nicht von jedem der beste Freund sein. Aber ist dann auch die Frage so, möchtest du dich h hast du auch in dem Moment aktiv, ähm, das Bedürfnis, äh, diese Person auch wirklich mit in dein Leben aufzunehmen oder die Mühe reinzustecken, sie wirklich kennenzulernen oder, ja, kannst du dich dann auch damit abfinden? Was auch wichtig ist, einfach damit denken: „Hey, das ist einfach 'ne Situation, wo ich vielleicht nicht im Vordergrund stehen kann oder mich krass beteiligen kann.“ Aber, ja, dass du trotzdem nicht denken solltest, dass ähm ja, dass du irgendwas falsch machst, denn es ist meistens 'ne Umgebung, 'ne Gegebenheit und die du halt dann auch nicht kontrollieren kannst. Und ja, ich würde es sehr ans Herz legen, das zu akzeptieren und die ganzen negativen Gedanken, die dann auch hochkommen in vielen Aspekten auch mit so Positive-Reinforcement, also mit positiven Beispielen Erinnerungen zu koppeln, um eine gesunde Mitte dann auch für dich zu finden in allen möglichen Situationen, die du dich dann auch befindest.
Ja. Genau. Mhm, genau. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Ja, das, äh, hilft mir auf jeden Fall schon mal, dieser letzte Gedanke auch, um einfach auch 'n positives Denken zu entwickeln. Ja, dass man also dass man so seine Neurologie darauf, ähm, äh, trainiert, positive Erfahrung, ähm, hochzuholen und dadurch dann auch dieses Selbstbewusstsein sozusagen zu entwickeln. Stimmt.
Mhm. Auf jeden Fall. Und ich bin sehr optimistisch, dass du das auch hinbekommst und wünsche dir da auch alles Gute.
Dankeschön. Ja.